Chiaro, chiaro. Quindi adesso sei più sulle tue scelte quando ascolti la musica, cioè nel senso, magari qualche ricerca parte da te e basta.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Esatto, esatto, qualche ricerca parte da me. Poi vabbè, sicuramente sono anche una persona curiosa, quindi se vedo tipo che c'è in tendenza non so, si sta parlando così tanto di un album, perché magari è stato commentato particolarmente, non so, ai Grammy's o semplicemente perché è uscito un singolo che ha fatto impazzire tutti, mi viene la curiosità, quindi sono la prima ad andare a ascoltare, perché voglio capire insomma l' hype e tutto. Però ecco sì. Mh.
Mh-mh. Okay. Certo, beh, bello comunque, cioè ehm m m m io questa cosa l'ho persa un po', di andare a cercare, perché sì eh mi mi mi scoccio proprio, e l la la fortuna che sto avendo è che la mattina quando vado in palestra, c'è sempre accesa, ehm, Radio Freccia
Sì. Mh-mh. Sì e m mh-mh. <laughs> Ci sta, ci sta. Mh-mh. Okay. Mh-mh.
quindi, ehm, passano delle belle canzoni rock, anche diciamo datate, comunque cioè, mhmm, dei bei pezzi, e tipo infatti adesso sono in fissa con la canzone dei dei Linkin Park, che hanno fatto con la nuova cantante. Ehm e ho tutte le volte che parte in palestra, cioè <sighs> sì, bello. <sighs> Andando alle 7 sto senza cuffie, perché ovviamente, siamo io e una signora, quindi a volte ho anche paura che magari, mh, ha bisogno di aiuto, che è sì è abbastanza anziana, mi fa molto ridere. Sì, cioè siamo una coppia veramente improponi imp improbabile, uhm, la mattina, sì assolutamente. Lei fa tutti questi esercizi, ehm, di allungamento, sai di di posturale più che altro, e ci sono io m
Ah, okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah. Sì. Mh-mh. <laughs> Mh, certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Eh, no, no, certo. Mh-mh. <laughs> Ah, okay okay. Ci sta. Mh-mh. Sì. Ah. Ah, capito. Oh, brava comunque, bella mattiniera, più attiva di me. Dovrei. Andare a sve mh.
Sì, avoglia. No, avoglia. Eh, 'nfatti na' forza di volontà, c'avrà una settantina d'anni. Cioè oggi con la pioggia è venuta. Sì, ho detto: "Brava signora"
Mh-mh. Ah, però. Mh-mh. Cavolo. Eh no, infatti, che motivazione, me ne servirebbe un po' guarda, in questo periodo soprattutto. <chuckles> Sì. Mh-mh. Dai. Eh, magari sì dai, vediamo, sto male. Mh-mh.
<chuckles> Arriverà, arive magari ti arriverà a 70 anni, come la signora o <chuckles> E, mhmm, ehm, no, ti volevo chiedere, uhm, come strumento terapeutico, per magari migliorare il benessere mentale, secondo te come può essere utilizzata la musica?
Sì. Sì, dimmi, dimmi. Mh-mh.